Kötü bir gün geçirdiğinde, eee, kendini toparlama taktiklerin neler? Biraz bana bunlardan bahseder misin?
Tabii ki. Ya, şöyle aslında, aaa, ya, ııı, kötü bir gün geçirdiğim çok oluyor bu arada bu aralar, eee, ve, eee, şöyle bir şey yapıyorum, koşuyorum, bir süredir koşuyorum. Eee, koşmak gerçekten mükemmel geliyor bana. Yani, eee, burada yaşadığım yerde yakında bir, eee, ada gibi bir yer var, eee, ve orada çok güzel bir, eee, koşma pisti yapmışlar, koşu pisti yapmışlar. Oraya gidip koşuyorum. Eee, gayet de güzel hissediyorum kendimi. Yani, böyle, bir 5 kilometre falan koşuyorum, yani, hani, az buz değil. Çok da değil biliyorum. <chuckles> Evet, bayağı koşuyorum, yani. Emm, e
<chuckles> Evet. Anladım. O, bayağı. Evet, eee Hı, bu bunu yap yaparken, hani, koşarken kullandığın herhangi bir, işte, koşu ayakkabısı ya da spor kıyafetlerin, eee, ne bileyim, belki bir adım sayarın, kullandığın teknolojik bir alet, bunlar var mı yoksa direkt çıkıp öyle koşuyor musun?
Şöyle, e, direkt öyle çıkıp koşmuyorum tabii ki, yani, hani, eee, özel ekipmanım yok bu arada onu söyleyeyim, yani, herhangi bir, eee, adım sayar veya herhangi bir, işte, timing, yani, zamanlama, zaman, eee, belirtici bir, eee, aletim yok. Yani, eee, eksikliğini de hissetmiyorum aslında çok fazla. Çünkü gerçek ciddi ciddi anlamda hobi olarak yaptığım için, hani, herhangi bir profesyonel bir, eee, amacım yok. Yani, işte, hani, mesela, atıyorum, 5 kilometreyi bugün 1 dakika, e, pardon, 1 dakika dedim, <chuckles> eee, beş d beş kilometreyi, işte, ne bileyim, yarım saat içinde koştum dün. Şimdi, işte, bu 5 kilometreyi, eee, 25 dakika içinde koşayım diye bir amacım olmadığı için genelde stresimi veya o geçirdiğim kötü günün o kötü enerjisini atmak için, eee, yaptığım için, böyle, bir, eee, eee, özel aletlerim yok. Fakat, eee, tabii ki ayakkabım var, yani, çok özendiğim, çok, eee, sadece koşu için kullandığım koşu ayakkabım var. Aynı zamanda derece kaç derece olursa olsun bir, eee, prensibim var, o da şort giymek. Şortla çıkıyorum. Evet, <chuckles> şortla çıkıyorum.
Evet. Evet. Hı hı. A, öyle mi? Eee, nerde yaşıyorsun bilmiyorum ama, hani, hava, eee, koşulların nasıl yaşadığın yerde, yani, üşümüyor musun şortla?
<gasps> Ya, aslında üşüdüğüm zamanlar oluyor, evet, ya, hatta bazen, eee, yerel halk şey soruyor, ya, "Üşümüyor musunuz?" falan, hani, böyle. Hani, ben de diyorum ki "Yok, yani, hani, benim için gayet normal." Ya, aslında sporcu bir geçmişim var, o yüzden, hani, sporu hiçbir zaman, eee, bırakmadım hayatımda. Tamam, profesyonel olarak yapmadım belki ama, eee, hiçbir zaman sporu hayatımdan çıkarmadığım için <smacks lips> eee, böyle bir, eee, avantajım var, yani, hani, hakikaten o spora odaklandığım anda ne soğuğu hissediyorum ne, işte, başka hissiyat var. Yani, gayet güzel geçiyor günüm. Hani, eee, belki, işte, o, hani, eee, koştuğum alana gidip gelmelerde biraz üşüyorum, evet, doğru ama, ama, ııı, onun dışında, eee, gayet iyi hissediyorum kendimi.
<chuckles> Anladım. Tabii. Anladım. Harika, gerçekten, hani, özellikle, eee, sporla, eee, kendini toparlaman kötü bir gün geçirdiğinde, eee, çok güzel ve değerli. Çünkü, hani, bir ekipmana ihtiyacın yok, sadece çıkıyorsun, eee, yürüyorsun ya da koşuyorsun mesela. Ha, bu noktada kendini iyi hissetmek çok güzel olsa gerek, hani, eee, bir ekonomik olarak bir şey de harcamıyorsun. Mesela bazı insanlar şey yapar, hani, kendini kötü hissettiklerinde bir alışverişe çıkarlar ama bir bakarlar ki o kadar çok para haz harcamışlar ki tekrar kendini kötü hissederler falan.
Kesinlikle. <chuckles> Evet. Evet, o başka bir kötü hissetme biçimi değil mi, yani, hani, tekrar üzerinde bir kö kötü hissetme biçimi çok doğru. E Hı hı.
<chuckles> Evet, şimdi, eee, diyelim ki, işte, eee, koşacaksın, eee, kendini kötü hissettiğin için, eee, ama ben bu kendini, eee, kötü hissettiğin, eee, ana dönmek istiyorum. Yani, eee, nasıl anlıyorsun, eee, kendini kötü hissettiğini? Mesela, eee, kimi insan hava kötü olduğunda, mesela çok yağmur yağdığında falan, "Ya, evet, eee, bugün kötü geçecek gibi bir düş" söylemleri olur ama sen nasıl anlıyorsun bunu? Var mı böyle bir, iii, şeyin?
Evet. Evet. Kesinlikle bu hava konusu benim için çok etkili benim üzerimde. Yani, bazı sabahlar kalkıyorum ve hava işte gıpgri mesela. Eee, güneşi seviyorum, yani, ne yapabilirim, hani, doğam böyle. Hani, bu gri gri havayı görünce gerçekten, "Ya, bugün kötü geçebilir." falan gibi, eee, hissiyata katılıyorum evet, ama, hani, aslında çok fazla, böyle, sürreal şeylere inanan bir insan değilim hani. Eee, fakat, böyle, o o anın modu, yani, hava benim üzerimde çok etkili gerçekten. Onun dışında mesela, eee, insanlarla temas, yani, atıyorum çıktım dışarı, mesela kapıdan çıktım diyelim, komşum, ne bileyim, işte, eee, çöpünü dışarı bırakmış ya da, ne bileyim, işte, geçerken bana selam vermedi diyelim yani. Evet, bu tip şeyler beni çok etkiliyor. Böyle ufak tefek küçük şeyler beni çok etkiliyor bu anlamda.
Evet. Anladım. Tabii. <clears throat> Anladım. Peki, ııı, mesela çıktın, eee, evden, işte, eee, komşun sana selam vermedi. Eee, yani, seni yok saydı bir noktada belki de. Eee, şimdi bunu, ııı, fark ettin ve kendine baktın ki evet, eee, "Ben şu an kendimi kötü hissedeceğim, bana selam vermedi." eee, diye böyle bir duyguların düşmeye başladı o anda. O an ne yapıyorsun?
Evet. Evet, evet. Evet. O an ne yapıyorum? O an ne yapıyorum biliyor musun? Çikolata. Cebime 1 tane çikolata atıyorum böyle zamanlar için gerçekten. Yani, küçük büyük fark etmez artık elime ne geçtiyse hemen atıyorum 1 tane. İnsanlar mesela sakız çiğneyerek, yani, kendi streslerini atmaya çalışırlar vs. Ben de çikolata. Çikolata mükemmel etkiliyor beni, yani, hani, <chuckles> çok gayet pozitif oluyorum bir anda.
I O. Elbette. Ya, acaba bu çikolatanın seni iyi ettirmesinin sebebi içinde, hani, yediğinde serotonin hormonunu yükseltmesi olabilir mi sence ne düşünüyorsun bilimsel olarak mesela bu konuyla ilgili?
Ve Bence kesinlikle, böyle, yani, hem sporun hem çikolatanın bence içindeki o, ho yani, hormon tetikleyici maddeler, yani, mesela s s eee, koşuya çıktığım zaman da, bitirdiğim anda mesela öyle bir yükseliyorum ki, yani, hani, öyle bir, eee, yani, öyle bir noktaya geliyorum ki, böyle, eee, inanılmaz duygular içinde oluyorum, yani, çikolata da aynı. Çünkü, eee, içindeki madde, eee, bizim hormonlarımızı, yani, mutluluk salgılayan hormonlarımızı tetiklediği için, hani, yani, nasıl bir çikolata, bence hatta çikolata markalarına, eee, bir tavsiyem olabilir, yani, hani, şey, eee, böyle bir reklam çeksinler, yani, gerçekten. Hani, kötü geçen bir insanın, işte, g ha günü kötü geçen bir insanın, işte, hani, 1 çikolata attığında kendine gelmesi falan, belki de vardır hatırlamıyorum ama böyle bir reklam.
Anladım. Evet. Öyle mi? <chuckles> Hımm, var. Eee, şimdi sen söyleyince benim aklıma geldi. Eee, Türkiye'de bir tane markanın, eee, bu reklamını yapıyorlar. Eee, sen hatta anlatırken aklıma o geldi. Evet, evet.
Öyle mi? İlginçmiş. Yani, emm, ha şimdi sen söyleyince biraz hatırlar gibi oldum ama tam olarak da hatırlayamadım. Doğrudur. <chuckles> Bence çok etkili olur ya.
Hı hı. <giggles> Anladım. Eee, peki, bu noktada şeye dönmek istiyorum, hani, eee, şey dedin mesela, "Sporum bittiğinde kendimi çok böyle yükselmiş hissediyorum. Çok böyle duygularım çok yükseliyor, eee, kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedin. Sence orada yaşadığın, eee, duygular, eee, sana bağımlılık yapar mı? Yani, hani, çünkü ben, eee, bakıyorum bazen birçok insan için spor bağımlılık. Hani, 1 gün yapmasalar kendilerini çok kötü hissediyorlar. Mesela, böyle bir durumun var mı senin de?
Evet. Evet. Evet. Evet, yani, bence, eee, spor kesinlikle bir bağımlılık türü. Eee, şu anlamda yani çok sağlıklı bir bağımlılık türü. Şimdi, eee, sağlıklı bağımlılıklar var, sağlıksız bağımlılıklar var, doğru değil mi? Yani, mesela şöylesi, eee, bir şey söyleyebilirim: Vücudum istiyor. Yani koşmadığım günler vücudum koşmak istiyor, yani, hani, kendimi sokağa atıp koşmak istiyorum. Yani aslında, hani, eee, günümün kötü geçip geçmemesinden bağımsız bir durum bu, yani, hani. Günüm kötü geçtiği anda doğrudan bire bir etkiliyor, o a başka bir şey. Ama, eee, bu bağımlılık meselesi kesinlikle var. Onun dışında
Elbette. <chuckles> Anladım.
eee, şöyle bir durum var: Yani, eee, koşu sırasında, mesela sürekli şunu düşünüyorum, yani, yapmak istediğim fakat bugüne kadar yapamadığım meseleleri düşünüyorum mesela. Sanki koşarken bana bunların çözümü çok daha kolaymış gibi geliyor, yani. Hani, bir sürreal bir hâlmiş gibi yani. Bilmiyorum, hani, orada bir aslında fiziksel, bence, bunun bir açıklaması vardır mutlaka. Yani, hani, işte, o koşu anındaki yaptığın hareketler ya da o sarf ettiğin efor belki de beyninde bir yeri tetikliyor ve o tetikledi o tetikleme stresini azaltıyor ve atıyorum zorluklarla baş edebilme, emm, eee, katsayını arttırıyor belki de, yani.
Evet. Hı hı. Belki de. Olabilir. Belki de. Peki bu, ııı, yani, şey, koşmak senin için aynı zamanda bir terapi diye algılıyorum. Yani, işte, hem fiziksel olarak seni yükseltiyor hem zihinsel olarak boşaltıyor kafanın içini, rahatlatıyor. Peki, eee, şunu sormak istiyorum sana: Sen bu, mesela, koşmaya nasıl başladın? Yani, işte, çok böyle kötü şeyler yaşadığında, "Ya, ben bir çıkayım, koşayım, rahatlayayım." mı dedin? Yoksa, işte, ilk başta böyle, yürü hızlı hızlı yürüyüşler yapıp daha sonradan bu koşmaya mı evrildi?
Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Şöyle bence, eee, şimdi düşünüyorum da bir yandan. Şimdi, çok stresli bir zamanım olmuştu evet, hayatımda ve, hani, dediğim gibi daha önce, hep sporla haşır neşir olan bir insan olduğum için Şimdi, ama mesela futbol oynuyordum yani, hani, küçükken. Şimdi, ben nereden bulayım, hani, bir anda 11 tane adamı da, hani, ya da, işte, halı sahaysa 12, mesela, hani, 6'ya 6 maç yapalım, anlatabiliyor muyum, şimdi? Hani, onu onu şuraya evriltmem gerekti. "Ya, bireysel olarak ne yapabilirim? Bir bireysel spor anlamında ne yapabilirim yani?" Hani, bunu anlamaya, eee, bunu, eee, biraz daha çözmeye yönelik bir şeyler, eee, yapmaya yapmayı düşünürken, mesela, eee, bir süre bir süre mesela dövüş sporları ile uğraştım. Muay Thai, ya, mükemmel bir spor, yani, işte, e, bilmeyenler yani, b b bilmiyorsan şöyle söyleyeyim sana. Eee, şu anlamda
Hı hı. Tabii. <giggles> Tabii ki. Anladım. Evet, gerçekten bilmiyorum ve o kadar keyifli ve heyecanlı anlattın ki çok merak ettim. Yani, biraz bana bunu anlatır mısın, açar mısın? Yani, psikolojiye iyi geliyor mu yoksa sadece bedensel bir spor mu?
<chuckles> Tabii ki. Tabii ki. Bi bir kere müthiş bir bedensel disiplin sağlıyor, onu söyleyebilirim en başında. 2'ncisi, yani şimdi dövüş sporunun, emm, aslında dövüş sporlarının temeli savunmadır. Doğru değil mi? Yani, hani, eee, zorlu bir pozisyonda, yani zorlu bir şeyle karşılaştığın zaman, atıyorum, yani bir suçla karşılaştığın zaman sana karşı işlenen, eee, biraz kendini savunma vs. falandır hani. Ama onun dışında öyle güzel stres atıyorsun ki, öyle güzel Muay Thai şo b bu anlamda şo şu eee, bu arada şöyle anlatabilirim çok güzelce: Muay Thai, kick boksun dizlisi ve dirseklisi. Yani kick boksta dirsek, dizini kullanmazsın; Muay Thai'da dirsek, dizini kullanırsın, böyle bir şey.
Elbette. Harika ya. Ek olarak mı dirsekle dizini kullanıyorsun yoksa g Hımm.
Evet, ek olarak, yani kick kick bokstaki her şey var, artı diz ve, eee, dirsek var. Şimdi, ben bir süre bunu yapmaya başladım. Sonra maalesef COVID girdi araya, bütün, işte, spor salonları kapandı, işte, he biliyorsun, yani, hani hepimiz evlere kapandık vs. falan filan, bütün hobilerimizi bir süre bir kenara atmak zorunda kaldık vs. Ben de şöyle düşündüm: "Ya, tamam, hani, evet, futbol oynayamıyorum çünkü, işte, 12 tane adamı ben nereden toplayacağım? İşte, eee, spor salonuna gidemiyorum Muay Thai yapmaya çünkü, eee, yani her yer kapalı, doğru değil mi? Ben bireysel olarak ne yapabilirim? Yani hiç kimseye bağımlı olmadan nasıl bir sporla uğraşabilirim ki bu stresimi, bu kötü günümü, eee, daha güzel bir güne çevirebileyim?" Sonra koşmaya sıra geldi, işte, bu şekilde.
Anladım. Elbette. Yani. Anladım. Harika gerçekten, yani, eee, mesela, bunları, ııı, birine danışmadan, işte, birinden akıl almadan, eee, kendin, eee, düşünüp, ü bunları, ııı, bulman çok gerçekten, eee, güzel bir davranış. Yani, hani, eee, bu noktada birine muhtaç kalmıyorsun, kendin sorunlarını çözebiliyorsun, kendini kötü bir gün geçirdiğinde, eee, daha iyi hissetmek için neler yapman gerektiğini biliyorsun. Bu çok değerli bir şey olsa gerek.
<chuckles> Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Yani, şöyle, evet ya, biraz bağımsız olma hâli. Yani, koşmayı tanımla dersen bana, mesela, koşmak neden bu kadar gününe iyi geliyor? Şimdi, eee, gün içinde, mesela, hani, eee, şey, bir sürü insanla ya da bir sürü başka değişkenle, ne bileyim, işte, stres faktörüyle bir arada yaşıyoruz. Doğru değil mi?
Evet. Evet, maalesef.
Eee, maalesef. Eee, şimdi hem bir süre yalnız kalabildiğin bir alan, koşma alanı hem de, eee, kimseye bağımlı olmadan yapabileceğin bir spor. İşte, kendi hızını kendin ayarlıyorsun, yani, hani, bir takım oyunu değil, hani, anlatabiliyor muyum? İşte, ya benim performansım bugün düşükse, işte, takımın performansı düşük olacak diye bir sorun yok. Ne bileyim, işte, hani, eee, ken ya o gün i-i iyi hisset yani, i iyi, çok hızlı koşmak mı istemiyorsun? Koşma, koşma, hay hay. Yani, eee, dolayısıyla bence çok güzel ve bağımsız, iyi bir spor, yani.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Elbette. Ya, bir de şöyle bir şey de var, hani, birçok insan, mesela, eee, kötü, ü bir gün geçirdiğinde genellikle, hani, nefes egzersizlerine yönelip kendini rahatlatmak isterler. Ama sanırım spor yaparken, eee, ya da, işte, koşarken diyeyim, eee, daha çok, böyle, hem, eee, nefesini de düzenleyebiliyorsun. Yani, bu noktada düşüncelerin ne neler? Hani, koşarken, eee, nefes için, eee, olumlu bir şey oluyor mu sende? Bunu anlatır mısın biraz?
Evet. Şöyle, nefes, ııı, meselesi bende çok, ııı, ya mutlaka ki dikkat ediyorumdur ama, hani, kafam, eee, hep başka yerlerde olduğu için, yani, hep, böyle, eee, soyut şeyler düşündüğüm için, hani, çok fazla nefesime odaklanıyorum diyemem aslında. Yani, hep ya bir, eee, projeyle alakalı bir şey düşünüyorum ya, işte, hani, bugüne kadar, ııı, yapmak istediğim ama yapamadığım şeylerle ilgili bir mesele düşünüyorum, yani. Dolayısıyla ben nefesten fazla zannedersem kendi iç dünyama dönüyorum. Bu kendi iç dünyama dönme hâli bende, eee, bir rahatlama ve bir huzur getiriyor, nefes egzersizlerinden ziyade diyebilirim.
Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Iıı, gerçekten çok güzel bir konuşma oldu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Iıı, çünkü
Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi.
Evet, çünkü senden, ııı, birçok konuda, ııı, işte, kötü bir gün geçirdiğinde, ııı, daha nasıl iyi olabilirim ile ilgili, ııı, teknikler öğrendim. Özellikle, eee, bazı sporlar olsun, işte, koşma olsun, eee, gerçekten bunları benimle paylaşman çok değerli. Eee, sana tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum gerçekten.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.